Ah, an ano bang ginagawa ng aso niyo?
<chuckles> Ah, buti na nga. Wala, tatabi lang siya sa'min, eh, ang gagawin niya minsan, naka kakalong sa'kin yung pusa namin, si North, tas bigla niyang kokonyatin yung aso namin, tas aalis na siya. 'Yon lang, kumandong lang siya para do'n. <chuckles> Yung aso namin wala, siguro, sanay na siyang ginagano'n siya ni North. <chuckles>
Opo. <chuckles> Gano'n lang, inasar 'yon. <chuckles> Opo, pati humaba na po yung pasensya niya do'n, kasi nasanay na po siya. Yung aso ko po hindi po masanay-sanay, eh.
Oo. Oo. <chuckles> Baby pa kasi yung dog mo. <chuckles> Eh, yung aso kasi namin mas matanda kasi siya do'n sa iba naming pusa, eh. Oo, <chuckles> Mm. <chuckles> Ayun, ang ganda na ng usapan natin, 'no? Oo. <chuckles>
Opo, eh. Ah. Kaya po pala. 'Yon, na, kaya nga po, eh, nakakatuwa nga po, eh, sana nga po medyo may time pa po, ayun po
Oo nga, pero, anong oras na rin, kaya ano, oo, ano, ha, good night, sa susunod ulit.
Kaya nga po. Matulog na po tayo, goodnight po.